В общем, у меня сейчас уже такая накалённая обстановка дома. Ам. С моим мужем мы частенько, что-то вот прям совсем зачастили, ругаться из-за того, как мы будем распределять, а, заработанные, м, деньги.
Так.
А, он, конечно же, у нас большой молодец. А, я испытываю за него, безусловно, гордость. Он- основной кормилец нашей семьи, а, поэтому большая часть дохода всё-таки лежит на нём. Ам, я, м, большую часть уделяю врем большую в часть времени уделяю работе по дому, забочусь о детях, там, ну ж, развожу в школу, ам, кушать готовлю, прибираюсь. То есть, такой, ам, м, разнообразный труд, но который, к сожалению, почему-то бесплатный. А, ну, есть у меня небольшая подработка, ам, в, м, онлайн-режиме. Когда мне удобно, тогда я работаю, то есть всё равно какие-то небольшие деньги, м, я зарабатываю. Но, м
Так. Мгм.
тем не менее, ам, м, я хочу, а, также у меня также есть какие-то потребности, у меня есть какие-то, а, желания, а, поэтому из-за того, что я, э, так скажем, не сн не то чтобы не основной, не равноправный, ам в э, э, вноситель денег в нашу семью. Да. Я м чувствую себя как-то очень неловко, и, м, э, м, мне вот как-то, ну, стыдно, если честно, вообще, в принципе, настаивать на том, что мне нужно н по попросить денег или как-то с ним какой-то вопрос решить. И я вот чувствую тоже с его стороны вот это давление, что ну: "Раз ты не работаешь, вот скока я тебе дам, столько я тебе и дам".
Ну да, я поняла. М. Мгм мгм.
И вот как-то вот это вот такое вот, я не знаю, меня даже это не злит, мне как-то стыдно и неловко, потому что, н ну как бы, я понимаю, что он зарабатывает деньги для семьи, но тем не менее ощущение того, что это, а, мои, а, также заработанные деньги, пусть и не моими руками, у меня такого нет. И вот как-то я хотела с тобой чуть-чуть на эту тему пообщаться и, может, ты мне дашь какие-то советы, как мне эту ситуацию, ам, исправить, может быть, вырулить, может, поговорить с ним, какие доводы ему привести. Мгм.
Мгм. Ну да, й я тебя я тебя отлично в этом понимаю. А, действительно, финансовые разговоры, а, вообще в вообще, в принципе, разговоры о деньгах, а, в частности, да, вот разговоры <grunts> распределения бюджета в паре, а, это зачастую вызывает, ну, вот какую-то тревогу, да, эмоции, то есть, эм, это, вообще, очень распространённая проблема, и с этим сталкиваются многие очень пары. А, ну, ты- молодец, э, что ты поднимаешь эту проблему, потому что, ам, я тебя, понимаешь, слышь я даже слышу, вот в твоём голосе немножко, ты говоришь, что как будто бы, да, ты раз раб э, твоя работа, она не видна, то, что ты делаешь по дому, да, то, что ты занимаешься детьми. При этом ты ещё и работаешь. Ты говоришь, у тебя есть какой-то дополнительный за заработок. То есть, давай попробуем щас вообще разобраться, м, ам, кто что у вас делает в паре и сколько это времени занимает. Потому что, возможно, ты свой как-то труд, может быть, минимизируешь. Давай?
Да. Да. М. Давай. Конечно. Ну, смотри Мгм.
Так, скажи, пожалуйста, то есть, к твой рабочий день, ну, вообще, твой распоряд распорядок дня, что ты делаешь?
Ну, я просыпаюсь в 6 утра, начинаю собирать детей, готовить им завтрак, ам, собираю им в школу их коробочки с перекусиками или кому, если даже надо обед, могу подогреть, положить. Причёсываю, умываю. В общем, собираю рюкзаки, отправляю их на автобус. Вот мы идём на автобус.
Так. М. Мгм. Значит, а, твой муж э, во сколько он встаёт и что он делает?
Ну он встаёт попозже, потому что ему на работу можно попозже уйти. Он где-то часов в 8 встаёт, и где-то в 8:45 он выходит, к часам, у него работ
То есть, он с п с готовит только сам себя.
Ну да.
Да. Ну, вот. Уже как бы утро, то есть если бы это была не ты, кто бы это был? Если бы не ты готовила детей в школу, то есть либо это была бы какая-нибудь няня, да, которой надо платить, а, либо это была бы какая-нибудь, да какой-нибудь родственник, типа мама, а, да, либо это был бы твой муж. То есть у вас сколько детей? 1, 2?
Ну да. У нас 2. Ну, с мамой, к сожалению, такой вариант не получится. Мы тут как бы без никого, поэтому либо всё-таки кто-то платный, либо я- бесплатная. <chuckles>
Но Mгм. Да. Ну, вот. <laughs> То есть, эм, этот вопрос надо тоже как бы для себя отметить, что, э, работа, которую ты делаешь, то есть, если ты её не сделаешь, это либо, эм, то есть, ты её делишь со своим мужем, да, пополам, каждый встаёт и готовит по по ребёнку, да, как говорится, а, либо кому-то платить, э, что может, э, стоить, э, довольно дорого, да, м.
Ой, очень дорого, это правда, да. Мгм.
Вот. Вот. Дальше дальше ты да, дети детей ты отправила, и чем дальше ты занимаешься?
Ну, на начинаю ухаживать за, м, домом. А, конечно же, это катастрофа после того, как мы соберёмся в школу. Нужно всё это убрать, кровати застелить, пойти сделать стирку, начинаю приготовление обеда, если его нету, например, со вчерашнего дня. А, могу с магазин съездить, купить продукты. М, могу также какие-то вопросы с документами какие-то решить, заплатить по счетам. То есть, это т какой-то такой бесконечный круговорот дел, который, мне кажется, никогда не заканчивается. И они вроде бы, когда по отдельности я на них смотрю, они такие пустяковые. Я думаю: "Ну что за ерунда, чего я жалуюсь? Это такое всё, ам, не сильно важное и ненужное". Потом, когда в конце дня я вот сижу и <laughs> все вот эти ненужные, казалось бы, дела я сделала, я чувствую себя настолько вот опустошённой и уставшей, и самое главное вот огорчённой.
М.
Потому что это всё, ну, м, бесплатно. Мне никто не платит, и меня это рас это очень сильно расстраивает. <chuckles>
Вот. <laughs> Вот, н слушай, ты знаешь, м, может быть, тебе стоит, эм, эту тему обсудить с мужем? Ам, ну, вот реально сказать ему, что ты чувствуешь, потому что, эм, твоя работа, она, сч получается, обесценена. То есть, вроде муж уходит утром, да, дети уже ушли в школу готовые, и приходит с работы, дом чистый, стол накрыт, э, да, у детей уроки сделаны, и уже готовятся ко сну, э, то есть, э, жизнь прекрасна. А ты, да, получается, бегаешь туда-сюда, а у тебя ещё, плюс заработок какой-то, и плюс ещё стесняешься там попросить, э, каких-то денег на там, не знаю, какие-то мелкие расходы. Просто, может быть, а, обсудить вот это и какой-то найти такой компромисс, может быть, э, не знаю, общий счёт там, да, чтоб тебе не просить каждый раз, там, по мелочи н там: "Мне нужны деньги", а, чтобы просто у тебя была своя карта, да, с общего счёта, что вы договариваетесь, сколько будет на этом счету каждый месяц, и просто, не знаю, там, ну, обговорить такие затраты. Понятно, что если ж, там совсем <chuckles> что-то очень сильно дорогое, это обсуждается на совместном как бы, да, собрании на семейном, но если это какие-то, м, каждодневные растраты, да, необходимые там для тебя, для для детей, то это как бы с общего счёта может быть.
Да. Мгм. Слушай э, идея про общий счёт или какую-то карточку, куда м может автоматически отчисляться какая-то часть его, а, денег. Я как-то даже, если честно, и не знала, что так такое возможно. У меня, конечно, есть кредитки, там, но это все на его имя. И, н-да, и самый большой раздор это когда я зарабатываю, там, свои, ну, небольшие деньги онлайн, ну, и он мне предлагает: "Ну, закинь на кредитку". <laughs> То есть, да то есть получается, что даже й я даже эти деньги особо не могу на себя потратить, но.
О! <laughs> Так, ага. Слушай, а в скажи, пожалуйста, когда ты тратишь что-то, он проверяет, э, эти деньги? Он, э, тебя просит отчёт какой-то, счета?
Нет, абсолютно. Он просто смотрит там, например, если слишком большой долг, он может сказать, что вот: "А, вот тут ты куда потратила? А, вот это что такое?" Там же какие-то названия магазинов. То есть, он никогда не ругает и не говорит, что я ему там всё объясняю, в принципе, чтобы он был в курсе, вот там: "Куда там, ты 150 долларов потратила? Это что за покупка такая крупная?" Я ему объясню. Но он никогда не м, не будет м, так скажем, меня за это осуждать. Вот. Но, э, тем не менее, мне бы всё-таки хотелось иметь, правда, ты здорово мне посоветовала отдельную карточку, которую я буду вот пусть она будет не кредитная, а именно вот дебетовая сколько денег есть там, столько я и буду тратить, чтоб там не было возможности уйти в ноль или в минус. И Да, и мне кажется, так.
Мгм. Мгм мгм. Да, да, да, кстати, да, отличная идея. Потом, психологически будет два ваших имени, да, то есть, получается, всё, что уходит на, м, лич ну, как бы на общие расходы, там, дом, дети, плюс какие-то, может быть, личные такие, знаешь, эм, ну, я имею в виду каждодневные расходы, да.
Да. Да, кофе попить, сходить, я не знаю, там, платье купить или какие-то бигуди в магазине. Это уже намного будет приятнее, когда я смогу сделать сама, без даже пусть, даже без таких вопросов. То есть, конечно, он там не тиран, он не не не допрашивает меня, куда я деньги потратила, но всё равно неприятно. Мне как-то з неловко становится, что вот, я вот такую большую сумму там, м, положила, мне надо было пуховик купить. Ну, в общем, это неудобно. Мгм.
Ну да, да-да. Да-м. Ну да, да-да, просто, да, полу получается, что это муж расхо з заведует расходами, а ты тут вообще, как бы, и ни при чём, да. Что если завтра у него там если вы поссоритесь, то в ты, как бы, получается, ни на что не имеешь права, <chuckles> да?
Мгм. Да, да. Ам, а, вот это было бы очень-очень удобно, поэтому я щас уже себе тут немножко нафантазировала, <chuckles> как это всё может быть чуть-чуть уже получится.
<laughs> Слушай, а вы вы вообще про эту тему не разговаривали с ним, да?
Да нет, м мы если честно, нет, мы не разговаривали, и я хотела вот с тобой посоветоваться, стоит ли вообще обсуждать это. Может быть, всё по справедливости? М, может быть, вообще тут не о чем говори
Ну, стоит, конечно. Я думаю, что стоит, потому что, а, именно, э, э, отношения, они строятся на доверии, поэтому, а, главное просто говорить про свои чувства, что ты чувствуешь в этот момент. И твой муж, он тебя любит, конечно же, и он поймёт, и предложит какую-то альтернативу. Просто просто, может быть, с с его точки зрения, а, это всё нормально, то есть, у него это не шокирует, вот и всё, просто он до этого и не додумался, может быть, ещё.
Да. Да. Да. Спасибо тебе большое за советы, за такие идеи, как ты мне подкинула. М, уже намного лучше себя чувствую. Спасибо большое. Пока.
Спасибо тебе. Пока.